Oh. Iya iya juga ya. Hmm, betul betul betul.
Hmm. Terus pakai, eee, Line aku kan aplikasi Line atau chat, orang tua aku belum punya email waktu itu sampai akhirnya WhatsApp ini booming dan jadikan salah satu aplikasi untuk berkomunikasi secara, eee, orang banyak gitu ya.
Hmm. Hmm, eee, betul.
Mau enggak mau, aku juga mengajarkan orang tua aku untuk, eee, bikin WhatsApp, jadi aku ajarin dulu tuh, eee, cara bikin email, WhatsApp itu apa, fitur-fiturnya apa aja, dan gimana pentingnya, eee, data digital itu di HP, karena kan itu akan selalu terbawa ke mana pun, eee, kami pergi ya, jadi aku jelasin dulu tuh hmm.
Mmm. Hmm. Hmm. Oh betul. Oh berarti Kakak, eee, ini ya kayak misalkan beliin HP-nya, terus ngejelasin secara detail kan, soalnya ka tadi Kakak, bilang perbedaan generasi itu kan, berarti bener-bener ngajarin dari awal cara pakai HP-nya, cara penggunaan aplikasinya, kayak gitu kan, kebayang sih.
Iya, bener. Heeh, kalau orang tua aku tuh lebih, eee, pandai pakai HP yang ada, eee, apa ya, keypad-nya yang ketik itu loh, yang cuman, eee, m bukan QWERTY yang satu dua tiga empat lima enam. Iya. Mmm, yang apa ya, mungkin eee, hape-hape Nokia gitu loh.
Hmm. Ah, yang QWERTY ya? Oh bukan? Yang biasa? Ah, yang biasa itu, oke. Ah, iya nokia-nokia jadul ya, iya iya, bener bener bener bener.
Mmm, betul. Nah, zaman aku remaja kan pakai Blackberry, terus juga ganti ke Android, itu kan orang tuaku merasa tidak begitu penting kan, dan ternyata setelah berkembangnya zaman orang tu juga ikut nih eee, cara berkomunikasinya via digital kan. Mhm, jadi setelah orang tuaku paham tuh cara pakai, eee, email gimana, WhatsApp gimana, aku pasangin, eee, WhatsApp di HP-nya dan aku kasih tahu ini cara bikin, eee, status, cara ganti nama ini, simpen nomor gini, gitu kan, terus kalau misalnya ada informasi yang klik-klik link itu tu, harus hati-hati karena banyak banget hmm, kejadian kriminal kan.
Hmm. Heeh. Hmm, iya iya iya. Hmm. Mmm. Hmm hmm. Oh iya, mmm, betul, iya itu juga harus diajarin ya Kak, ah iya bener bener, eee, apalagi misalkan, eee, Kak, bilang tadi eee, orang tua Kakak, a awam dan perbedaan generasi itu kalau misalkan, ada kayak link scammer atau misalkan bahkan telepon scammer itu harus